Uhum.
E a mensagem do suporte veio no e-mail número 2.
Uhum.
Então eu respondi ali, eu falei: "Ah, vou dar essa explicação", porque não deixa de ser verdade. Eu estava esperando receber uma mensagem no e-mail número 1. Eu não sabia que vocês tinham esse 2º e-mail aqui.
Uhum.
Que eu acho que pegaram num LinkedIn da vida, alguma coisa assim, eh, viram ali
Acontece, né, são situações que podem acontecer, não tem muita
Pode acontecer, exato, aí eu pensei assim: "Não", eh, mas aí eu aproveitei isso, e falei assim: "Desculpa, eu não ter respondido antes, tá aqui os documentos.", e mandei, claro, com a cópia pra esse esse meu futuro chefe, até para ele saber que a comunicação está acontecendo.
Uhum. Ok. Você tá procurando emprego há quanto tempo?

É lógico, né?
Que é é geralmente é parte da equipe de férias, eh, você tem gente tapando buraco um do outro, cobrindo o trabalho um do outro. Tem pessoal fazendo fechamento de contabilidade da empresa, que toda empresa tem que fazer o fechamento anual.
Uhum. Uhum. Uhum.
Então, assim, o meu processo não é prioridade na fila do pão.
Uhum. E assim, ele ele ele citou uma data? Ele falou que depois dos reis, mas ele falou mais ou menos quando você começaria?
Não, ele falou que ainda ia ter que ver.
Uhum.